Oke oke, nah, eee, ya itu udah tuh berarti udah teruji banget ya, intuisimu tuh memang tajam dan, eee, ya dapat terus dipercaya dan diandalkan gitu, tapi pernah gak sih kamu kayak harus betul-betul ketika mengikuti intuisi itu kamu harus betul-betul <sucks teeth> apa sih namanya, eee, struggle gitu ya karena mungkin me kadang-kadang kan berbeda secara logika juga gitu kan, logika oke aja nih, tapi intuisimu mungkin tidak. Pernah nggak kamu ngalami di posisi itu atau bahkan mungkin, eee, pernah ada kala yang kamu nggak mendengarkan terus kamu akhirnya menyesal gitu, ada nggak sih, eee, pengalaman kayak gitu juga?
Oke sejauh ini enggak sih, enggak ada yang aku kayak enggak dengerin gitu. Jadi sejauh inilah hal yang membawa aku sampai ke sini itu dengan aku mendengarkan intuisi aku sih sebenarnya Kak.
Oke. Oh. wow. Keberuntungan ya. Hmm. Keren keren, nih, eee, terakhir ya aku penasaran juga nih, eee, kalau menurut kamu sehingga punya si intuisi yang cukup tajam itu apa sih yang harus di, eee, yang kamu biasa jaga gitu, eee, sehingga kamu bisa terus, eee, membuat itu sensitifitasmu tuh setajam itu gitu?
Oke. Paling ya balik lagi yang kayak tadi aku bilang gitu ya, rajin-rajin meditasi, rajin-rajin untuk kayak lebih tahu nih kita ke mana arahnya, kayak lebih kurang kayak bicara sama diri sendiri, kayak muhasabah diri sendiri gitu.
Mhm, rutinitas itu ya, mmm oke. Mhm. Mmm. Oke. Oke oke. Wah thank you banget nih Kak, aku jadi dapet perspektif baru loh ketemu Kakak yang, eee, punya apa ya kepercayaan dan intuisi sedalam itu dan aku juga, eee, berharap ya, pengen gitu bisa lebih mendengarkan kata hatiku nih ke depannya, thank you banget lho Kak udah ngasih saran-saran dan tipsnya juga, mudah-mudahan bisa ketemu lagi.
Itu sih lebih kurangnya Kak. <chuckles> Iya. Iya makasih banyak juga ya Kak ya udah mau dengerin ceritaku hari ini.
Oke Kak sampai jumpa ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan, bye-bye Kakak. <chuckles>
Iya, sama-sama.

Dengan, eee, posisi jabatan yang hanya admin doang, tapi kok dapatnya semenjanjikan itu, gitu. Tapi, ini aku tetap bilang kayak, "Ini nggak bener nih," gitu. Kayak aku ngerasa nolak langsung gitu. Tapi aku takut takut juga kan, kayak kalau misalnya ini nggak bener, gimana gitu. Nah, ada lah aku bilang sama, eee, tim HR-nya waktu itu, "Boleh nggak, kasih waktu aku 4 hari bilang iya atau enggaknya?" Nah, "Setelah 4 hari baru aku kasih tahu," aku bilang. Nah, selama 4 hari itulah aku kayak meditasi, juga aku ini, aku muslim ya, jadi aku sholat malam juga minta petunjuk juga sama Tuhan.
Mhm mhm. Oh, feeling-mu ke sana. Mhm. Mhm. Iya. Hmm. Mhm, mhm.
Dan gongnya itu di hari ke-4 waktu subuhnya, aku malah mimpi, ini Kak, kayak tiba-tiba aku ngejar maling, terus malingnya itu ketangkap masuk polisi. Eh masuk ke penjara. <chuckles> Masuk polisi. bene nah, terus tuh, eee iya, nggak lama setelah itu aku bangun kan pas subuh. Nah, biasanya temen aku ini, dia kalau mau nelpon apalagi sampai urgent itu dia pasti nge-chat aku duluan gitu, kayak, "Bisa nggak, ditelepon?" Gitu. Tapi ini tiba-tiba aja, dia nggak ada nelpon, tapi dia tiba-tiba nelpon ehdia nggak ada nge-chat tapi tiba-tiba nelpon, terus di subuh pula gitu. Itu kan maksudnya masih jam istirahat orang, gitu ya.
Mhm. Mhm. Oh. Iya iya iya, <laughs> iya, ngerti ngerti, oke. Heeh. Mhm, mhm.
Dan dibilangnya kayak, PT yang nawarin aku kerja itu, ternyata dia pu punya hal kayak ternyata di balik itu semua, dia kayak ngejual orang gitu loh, ternyata Kak, gitu plot twist-nya.
O oh my God. Wow wow, <sucks teeth> ini apa namanya, eee eee, iya, surprise banget ya, terkejut banget itu kamu pernah mengalami hal seperti itu dan tertolong ya, dari intuisimu dan tanda-tanda yang kamu da a ada gitu. Mmm.
Iya, jadinya heeh, jadinya aku mikir kayak, oh, iya juga ya, berarti apa yang aku bilang enggak itu berarti bener, gitu. Itu sih yang aku rasain dan aku jadinya terselamatkan ha dengan hal itu jadinya, gitu.
Mmm.